E invece, mhmm, per quanto riguarda il tuo di social, no, che tu mi dicevi: "Sì sì, poi mi dedico anche una parte a me, guardo le mie cose", no, a parte diciamo i mhmm, i clienti, tu di per te usi il tuo social network personale, cioè pubblichi delle cose?
Sì. Okay. Mhmm, bah, solitamente pubblico sempre robe inerenti al lavoro, magari risultati, esperienze che ho fatto, ehm, cioè non mi piace troppo condividere robe mie personali, del mio lavoro cioè scusami della della mia persona. Quindi mi limito al lavoro e che comunque può essere anche un bigliettino da visita per chi mi per chi sta guardando il mio profilo così, ehm
Sì, oka tutto più chiaro diciamo. Vabbè, ognuno lo usa a modo suo.
Sì, è anche questo bello dei social.
Assolutamente sì. Poi a ci sono persone che in realtà vorrebbero magari scoprire un po' più di te stesso e non sanno come fare proprio perché non hai questa abitudine di <chuckles> pubblicare. Ah, Facebook è lo storico.
Ehm, <chuckles> lì lì c'è Facebook. <chuckles> Van vanno su sì, sì. sì, no eh lì lì è tutto super privato accetto su solo chi voglio, ehm, <clicks tongue> appunto perché non ehm, è il m è il profilo in cui ci sono anche le robe di quando era un ragazzo, quindi, ehm, <chuckles> cioè
Uh, uh, quello di tutti ormai, una specie di meme, no, li trovi i meme proprio delle persone.
Sì, sì, sì, quindi quindi praticamente lì tutto super privato, puoi vedere solo se c'è la mia amicizia e c'ho i fedelissimi dai là sopra.
<laughs> Ma senti un po', ma quali sono i social che usi di più e quelli invece che al mattino proprio non apri mai?
Sì.

No, beh, m solitamente così, mi sveglio, <clears throat> ehm, io utilizzo la modalità "non disturbare" la notte. Ehm, quindi praticamente ricevo tutte le notifiche, ehm, però non non ho il "din din" nel nulla. Quindi, ehm, prima apro qu quella sezione lì del centro notifiche, ehm, guardo sempre prima di tutto WhatsApp, perché, eh, WhatsApp è importante. Ehm, poi dopo inizio a guardare i i profili dei ristoranti
Certo, WhatsApp bene o male è il più importante.
Sì, ma perché lì, cioè, lì ti può scrivere da d d cioè, ti possono scrivere tutti, dalla famiglia all'amico, a magari il ristoratore che mi ha appena inviato il menù del giorno e solitamente me li inviano la mattina alle 6 e io mi sveglio 7 e mezza 8, quindi, ehm, anche lì devo andarmelo a controllare.
Sì, devi fare tutto abbastanza di fretta, perché comunque loro è normale che te lo inviino alle 6, no, quando aprono magari il bar.
Sì, sì, sì, sì. Ehm, poi l la difficoltà più grande sta nel non sbagliare <chuckles> a inviare il menù, <coughs> perché eh, una volta mi è capitato che ho inviato il menù ad una pa mhmm, <tsk> di un bar, okay, col profilo di un altro, ehm, ed è stato diverte cioè l'han presa bene tutti, eh, perché l'han presa bene tutti. Però è stato è stato divertentissimo perché questo qui è andato là, convinto di poter mangiare i paccheri al sugo con la burrata e invece invece si è trovato i si è si è trovato, ehm, come si chiama quel quel quella sorta i i ceci tipo sbriciolati, com'è che si chiamano?
<chuckles> Oh no, per cari ci mancherebbe! E invece era sbagl si era sbagliato. <chuckles> Completamente il contrario, cos'è, tipo l'hummus? Sì?
L'hummus di ceci. Sì, sì <chuckles> o divertentissimo.
Ehm, e poi vabbè, questa cosa comunque spero per te che si sia risolta abbastanza cioè è un errore che può capitare, non è che ti hanno fatto un dramma.
Sì, sì, sì. No, no, tutti tutti molto calmi, anche perché, ehm, anche l'altra persona capisce che svegliarsi e dover guardare i social non è proprio il mattino che tutti vorrebbero, ecc